Oo, sige. Sige ano 'yan? Um, hmm. Hmm. Hmm.
Ako'y nagkasakit noon, last year. Nakaraang taon. Nagkasakit ako noon nag ka ganyan. Tapos nai-post ko para ma sa awareness lang naman, sa awareness dahil sa sakit na na yun. Tapos, ah, yung ano na, magaling na ako nito okey na ako, pagkatapos ng ilang buwan, ah, bigla siyang tumawag sabi niya, "ngayon ko lang nakita yung ano mo yung, um, post mo about tungkol sa iyong sakit." Ganyan, ganyan, "sana okey ka lang." sabi ko, "okey na ko magaling na 'ko", "ah awareness lang," ganyan ganyan. Pero um, tapos bigla niya siya yung nag-ungkat ng utang pero sabi sabi niya dahil parang naawa siya binigyan niya ako ng kahit konti. tas parang nag-usap kami ng oh sige, babayaran na niyang ganito Pagkatapos niya ako bigyan ng kahit konti do'n sa natira, ayun na hindi na naman nagparamdam
Mm, ah! Oo. Oo. Oo. Hmm. Um, mhm. Hmm, ayan. Hmm, post. Hmm. Oo. Oo. Hmm. Oo. Ayan. Hmm. Oh. Mm. Mm. Hmm. Mm. Oh, ayun na nga lang. Pero at least ano 'no parang na ano naman siya na-touch ah, parang ano ba tawag do'n? Na-realize naman niya na, sa ganit sa ganong panahon nung nagkaroon ka ng hindi magandang pangyayari o health conditions medyo nag-approach 'yun nga lang hindi naging consistent 'no? <chuckles>
'Di ba? Ah. O Oo. 'Yun nga lang hindi naging consistent kaso lang ang inano ko pagkatapos no'n na naisip ko rin, bakit kailangan ko pa mag post na may sakit ako tapos 'saka lang niya ako kokontakin kundi ba niya kaila 'di ba? Kung hindi pala niya alam ganyan, ganyan, eh 'di mas lalong wala siyang balak. Kumbaga parang sumasama yung loob ko. Kaso
Hmm. Oo nga, yun yun pa, isa pa yun, isa pa nga yun. Oo. Mm. Mm. Okey. Mm. Mm, okey okey pa ba yung relasyon mo sa kanya ngayon? Wala na.
Ah, yung ko sa'kin yung relasyon ko sa kanya, hmm, ano basta ang huling mensahe ko sa kanya, um, "Nandito pa rin ako para sayo kapag kailangan mo pero, ah, ayun nga depende nalang siguro sa pangangailangan. "Sabi ko, "Oo naging kaibigan pa rin kita." Oo mga ganyan kasi hindi pinansyal na pangangailangan niya kung ano siya. Pero sabi ko nandiyan nandiyan nandiyan parin pero 'yun nga hindi ko alam kung nabasa niya, pero 'yun ang huling mensahe ko.
Hmm. Hmm. Hmm, bait mo naman. Hmm. Kailangan niya, oo. Baka hindi pinansyal. Oo. Hindi pinansyal. Oo. Oo, baka kaibiga Hmm. Hmm. Hmm. Oo, hmm, naku. Oo. Oo.
Parang ayoko magtanim ng sama ng loob. Total, nabayaran ko na naman, ah, okey na naman, kaso nga lang nasa kanya na 'yun. Ikaw ba may kuwento ka bang gano'n?
Mhm. Mhm.